Alors en ce moment, j'ai j'ai un rythme de vie un peu, heu, cadencé, je dirais. J'ai toujours eu un rythme très dense, mais, en ce moment, c'est un peu particulier et je sens que j'ai un petit peu du mal à à gérer en fait, les phases de récupération et la gestion de ma fatigue. Je sais pas, si tu aurais des des conseils à me donner?
Mmh, oui, bah, écoute déjà je je te remercie de de de me faire confiance, hein et de me solliciter sur ce sujet. <sniffs> Hem, on va essayer d'explorer ça ensemble. Est-ce que tu peux me préciser un petit peu plus de de quoi il s'agit, sur quel, heu, sur quel aspect, tu aimerais qu'on, bah, qu'on travaille un petit peu et et et voilà, me préciser un petit peu ta pensée?
Mmh mh. Je pense que c'est plutôt autour du sommeil. Je, mmh, je sens qu'actuellement peut-être parce que j'ai un rythme professionnel un peu plus, fragmenté qu'avant, heu, moins linéaire. Enfin, pour te donner le un contexte, je je travaillais beaucoup, de façon très intense, mais, heu, c'était, heu, du lundi au vendredi, voire, parfois samedi, dimanche. Mais il y avait un une forme de rythme tu sais, un peu comme un marathon, <chuckles> que je faisais
Moui. D'accord.
et hem, et là je là je je suis actuellement dans une phase de pause professionnelle où où j'ai des activités quand même professionnelles et personnelles, mais c'est plus fragmenté et donc moins structuré et heu, je je me f je je me fatigue différemment puisque quand tu restes toute la journée devant un ordinateur, c'est épuisant, hein quand même, on va pas se mentir. Hem, là mon ma fatigue est différente, c'est il y a plus d'équilibre, heu, je bouge plus, mais, heu, mais je me couche hyper tard, je me lève tôt et et je sens que là, avec l'automne qui est arrivé, j'ai un peu plus de mal à, mmh, à récupérer.
Oui. Bien sûr. OK, d'accord et alors du coup, tu me dis, tu te couches tard, heu, il y a de ça aussi donc peut-être qui va jouer sur le sur le fait que, heu, ben, ta fatigue est elle s'accumule, heu, tu tu as un rythme fragmenté, hem, et le travail que tu que tu fais actuellement tu me dis c'est, heu heu, comment ça se passe? Tu peux le tu peux le gérer un petit peu comme tu as envie, c'est ça?
Oui. Mmh. Oui, c'est ça. Je peux gérer un peu comme j'ai envie, j'ai des missions, j'ai des visios mais c'est voilà, c'est mon rythme et heu, et en parallèle je je sors quand même pas mal, je enfin, je fais beaucoup de danse donc c'est pas sortir pour sortir mais je j'ai beaucoup de cours de danse et je sors aussi donc heu, chaque journée est est assez équilibrée à ce niveau-là parce que je vous dirais qu'il y a du mental et du physique mais peut-être que le soir du coup, quand je rentre, j'ai peut-être forme une forme d'excitation de la danse, j'en sais rien et je me mets sur mon téléphone, heu, <blows air> je traîne, quoi.
Ouais. OK, d'accord et et alors, oui, peut-être que, heu, le fait d'être sur le le téléphone, tu vé tu vas sur quoi? Sur les sur les réseaux, j'imagine, heu, un petit peu, heu? OK, d'accord et et alors, ça, tu y tu vas y passer beaucoup de temps sur ton sur ton téléphone avant d'aller te te coucher ou?
Oui. <chuckles> Ça peut, oui. Ouais, ça peut ça peut, beaucoup de temps, enfin, je sais pas si 1 heure c'est beaucoup de temps mais oui, al ouais, ça, heu, je vais être un peu dans «Ah, ben, qu'est-ce qu'ont fait mes potes» ou «Ah, ben, tiens, heu, j'apprends l'espagnol en ce moment donc je regarde les <chuckles> des gens qui donnent des tips, des trucs et astuces dans les langues», enfin, tu vois? C'est pas des trucs bêta, hein, c'est vraiment, heu, c'est au contraire, ça m'enrichit mais peut-être que ça me sursol sollicite, tu vois? En t'en parlant, je me dis que c pendant, heu, le soir de faire ça, quoi.
Oh oui. Ben, disons que, hem, est-ce que le le le le téléphone t'accompagne jusqu'au moment où tu t'endors réellement ou heu, est-ce que c'est un moment de ta soirée, après tu passes à autre chose et puis finalement tu vas te coucher?
Ah non, je crois qu'en ce moment, ça ça m'accompagne vraiment, alors qu'avant quand je travaillais beaucoup, ah pas du tout, hein, je faisais pas ça, heu, si, heu, mon téléphone, c'était mes emails, donc heu, autant dire que j'essayais plutôt d'éviter. Heu, mais en revanche, je faisais des réveils nocturnes, que je n'ai plus du tout là. <chuckles> Donc, heu, je pense que mon sommeil a toujours été un tout petit peu perturbé, mais là oui, le téléphone m'accompagne, mais mmh, je crois que c'est pas trop grave, en fait. En t'en parlant là, hein, tu vois, en en discutant avec toi, je me dis que c'est peut-être le fait de faire des choses qui sur me sursollicitent le, hem, tu vois, le, heu, le cerveau. Peut-être que c'est s s je lie à l'excitation de la danse, du sport et puis après peut-être que je fais tourner mon cerveau, j'apprends les langues et tout et peut-être que c'est juste, heu, ça, que je devrais un peu calmer, peut-être regarder des trucs plus calmes, ou je lis aussi, hein, ça m'arrive, hein, heu, avant je lisais, plus évidemment, mais
D'accord. OK.
peut-être que c'est de ça, mmh
D'accord et là tu donc là tu me dis, oui là, tu as tu as réduit sur la lecture, donc tu tu tu vas plus solliciter, heu, hem quand tu me dis, heu, que tu tu, mmh, tu focalises sur, heu, sur la danse, heu, tu parles aussi sur les réseaux ou, heu, tu tu tu OK, d'accord, tu spécifies pas, c'est c'est pas seulement, heu, une activité physique pour toi, c'est aussi, heu, tu vas aller rechercher, heu, sur les réseaux, heu, cet aspect-là, heu, d'accord et alors oui, effectivement, le le le téléphone, heu, le téléphone peut peut être, hem, comment dire, heu, ne peut pas t'apporter un bon sommeil si jamais tu ne le coupes pas trop, mmh, enfin, comment t'expliquer ça? Il faudrait que tu arrives à le couper un peu avant d'aller, heu, te coucher, concrètement.
Aussi, oui. Ouais. Mmh mh.
Voilà. L'écran, en fait, la lumière, heu, la lumière bleue, le, heu, les contenus, heu, l'excitation que, heu, que va créer, heu, bah le contenu que tu vas regarder, hein. Les les réseaux sociaux sont faits justement pour stimuler une partie de ton cerveau, heu, tout ça, ça va être mis en, heu, en éveil permanent jusqu'au moment du coucher, donc là, tu tombes de tu tombes de fatigue potentiellement, tu t'endors avec le téléphone, quelque part, heu et ton sommeil, lui, il est fragmenté, il est, heu, il est mal organisé. Tu vois? Tu ne vas pas te coucher, heu, sereine et apaisée, finalement.
Mmh mh. Mmh. Mmh mh. Mmh, c'est vrai ouais oui, en fait, ce que je me rends compte, c'est que surtout je re je décale mon heure de coucher. Alors l'avantage, c'est qu'au moins, je me réveille pas la nuit, puisque, bah, quand tu te couches à 1:00 du matin, tu te lèves rarement à 3:00, alors qu'avant, peut-être que je me couchais trop tôt et je me réveillais vers 3:00, plus le stress du boulot et tout, mais hem, oui, il faudrait que j'arrive à avoir un un temps un peu plus long entre le moment où je pose le téléphone et bon là, je prends un livre-là, de plus en plus pour essayer d'avoir cette, heu, phase de d'endor dormissement, heu, plus, <clicks tongue> heu, voilà exactement.
Moui. OK. Plus serein oui. Oui, bah, c'est c'est une bonne chose et je t'encourage vivement à à aller dans ce sens. Après bon, heu, heu, si jamais, heu, est-ce que ça a un impact, heu, particulier le fait justement de d'avoir un petit peu évolué, changé de rythme? Est-ce que, heu, au-delà du fait que tu te couches plus tard et beh, tu te lèves plus tard? Est-ce que ça a un impact sur ta vie, sur tes finances, sur ton sur ton bien-être ou pas particulièrement?
Non, n non, non. Je crois que j'ai trouvé un autre équilibre un peu les yeux en fait, j'ai un peu les yeux qui piquent, ça par contre, oui. Et je je sens que les yeux, heu alors je me je me lève pas forcément plus tard, hein pa parce que, bah, déjà, j'ai des enfants, donc je les lève et cetera. Ça ça peut être un peu plus, al heu
OK.
désorganisé dans la semaine, c'est pas toujours les mêmes les mêmes horaires. Il y a il y a pas ce rythme régulier que j'avais avant. Mais je je dors pas plus en fait. Hem, je crois que je dors beaucoup moins et c'est là, où je me dis, je commence à sentir un peu la fatigue. Peut-être que j'ai besoin d'un peu plus de sommeil quand même, mais j'arrive pas à, mmh, à faire redescendre, heu, <clicks tongue> ouais, le le le l'énergie en fait, à faire redescendre mon énergie, mais heu, peut-être que mes yeux, en tout cas, commencent à me dire: «Ouh là, heu, ça commence à tirer». <chuckles>
Mmh, oui, je comprends, heu, est-ce que tu fais des siestes de temps en temps?
Pas trop, pas trop en ce moment, pas trop.
Mmh, d'accord et est-ce que tu penses que ça, ça serait quelque chose qui serait possible de d'intégrer un petit peu, à à tes routines quotidiennes, une petite sieste, tu sais, heu, heu, vraiment, sieste réparatrice, hein? Heu, est-ce que tu crois que ça serait envisageable?
Mmh. Ouais, c'est bien si mais il faut que je mette un réveil parce que moi, si je dors l'après-midi, heu, <blows air> je dors toute l'après-midi, quoi, mais oui, oui pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est une bonne idée! Mmh.
Oui, tout à fait tout à fait. Alors, oui l'intérêt hein est vraiment là, de de de contrôler ta sieste, parce que sinon, effectivement, heu, heu, si jamais tu pars pour toute l'après-midi, comme tu le disais, ben, heu, ça va tout décaler, ça va, empirer le phénomène et ça ne sera pas du tout bénéfique, mais heu, heu, vraiment l'intérêt là, c'est sur, heu, c'est une question de cycle, hein, ton cycle de sommeil doit être, heu, heu, doit être géré et il faut pas, partir dans plusieurs cycles. En gros, concrètement, il faut rester en phase de de de pré-sommeil bon, je suis pas expert, hein, sur sur le sujet, mais en quelque sorte, c'est vraiment des micro-siestes de l'ordre de 15-20 minutes, heu, juste histoire de, heu, ben d'avoir, heu, comme une espèce de de réinitialisation de, bah, de de toi hein, finalement.
Ouais. Mmh. Mmh mh. Mmh. <chuckles> Mais c'est ça, <chuckles> un reset.
Exactement, exactement, tout à fait et et en fait ça, ça pourrait être bénéfique et bah, comme son nom l'indique hein, c'est une sieste, bah, réparatrice finalement, heu, qui pourrait pallier à, heu, bah à ce manque ce manque de sommeil qui qui s'accumule et heu, te te permettre de garder ce rythme qui, heu, qui qui est le tien désormais et heu, heu, voilà pour, heu, te permettre d'être plus sereine avec ça peut-être aussi.
Mmh. Mmh et puis qui m'épanouit parce que j'aime bien ce rythme. Je j'aime bien hein, je trouve qu'il y a un bon j'ai un bon équilibre-là, heu, mais c'est vrai que je pense qu'il faut que je soigne mon sommeil. Je suis en train de, penser aussi à, mmh, les siestes, oui, c'est une bonne idée et je pense que je dois pouvoir, heu, caler 20 minutes, heu, après manger, heu, finalement, c'est pas très compliqué ça, c'est pas très compliqué et puis, heu, le soir, heu, ce que tu me disais, heu, m'inspire là, le fait c'est c'est basique parce qu'on le sait quand même. On sait qu'il faut pas s'endormir avec son téléphone. Enfin, tu vois, c'est <chuckles> j'ai des enfants, je ne je ne cesse de leur dire, mais hem, heu
Bien sûr. Mais c'est c'est facile de l'appli de de de l'expliquer aux autres, mais heu, plus difficile de se l'appliquer à soi-même et heu, et et finalement bah, c'est c'est plus une une petite piqûre de rappel qui qui fait jamais de mal, heu, en soi de voilà, de <chuckles> de se voilà.
Mmh mh. C'est ça. Mmh. C'est ça. <laughs> Oui, heu, et même je pensais aux huiles essentielles aussi, je fais ça en ce moment et ça, j'aime bien, ça crée une espèce de, mmh, de cocon, autour de moi avec une odeur agréable et je me masse les pieds, ça aussi ça m'aide. <laughs> Bah, je pense que c'est surtout quand je rentre de soirée et tout, que j'ai beaucoup dansé, heu, mais ça, c'est des petites choses qui qui tout cumulé, heu, ouais en en en discutant avec toi déjà, je re je je discutais de récupération et je me dis: «Mais oui, la 1re chose sur lequel je dois travailler, c'est mon sommeil, c'est la qualité de mon sommeil» <clears throat> qui est bonne, mais il faut que, il faut que je dorme plus quoi tout simplement, faut que j'arrive à trouver, ouais, ouais, mmh.
OK. Oui, oui, bah oui, je comprends. Ben écoute, hein, en tout cas oui, je t'encourage à essayer, bah, ce ce dont on a parlé et continuer bah ce que toi tu as déjà mis en place, puisque c'est c'est bénéfique et en tout cas si jamais toi tu te plais dans dans le rythme que tu as actuellement, heu, bah, n'en n'en change rien, ne n'en change pas en fait, finalement et et et juste essaye de de trouver des voilà des petites, heu, des petites combines pour, heu, pour le rendre plus agréable, finalement.
<chuckles> Mmh. Ouais, c'est ça et plus soutenable en fait, sur la durée. En fait ça me dit, oui. C'est vraiment une question de soutenabilité, de faire en sorte que fina on j'épuise pas non plus, heu, parce que je suis quelqu'un de très énergique, mais bon, il faut aussi avoir conscience de ses limites et heu, dans la durée, ça peut c'est important. Écoute, heu, oui, je, mmh, ce soir déjà, je vais appliquer tout ça. Merci beaucoup, <chuckles> de tes conseils, hein, c'était vraiment inspirant. Mmh.
Tout à fait. Mmh a Avec grand plaisir et voila quoi, je je je suis co confiant, ça va aller pour toi.
Ouais, je je pense aussi, merci beaucoup. <chuckles>